À, cũng có. Nói chung là mẹ mình thì chỉ là một người phụ nữ bình thường thôi, chứ cũng hông phải là đầu bếp nhà hàng gì để mà cắt cái này, tỉa cái kia hay là trình bày gì đẹp đẽ. Nhưng mà mẹ mình nha, có một cái đặc điểm như vậy rất là hay, cứ 1 năm á, là mẹ mình sẽ đi thay một cái bộ chén bát mới á. Ờ, kiểu vậy đó. À, thì cái cách mà mẹ mình, à, gọi là, không có giỏi trong cái việc là bài trí, a, cầu kỳ đâu. À, nhưng mà, à, mẹ sẽ múc ra cái tô này nè, hay là mẹ sẽ múc ra cái chén kia. À, kiểu như là nước chấm thì để riêng, à, rồi món kho thì để vào dĩa, rồi món canh thì để vào tô, kiểu vậy đó. À, cho nên ở trên bàn nhìn nó cũng rất là đa dạng và tươm tất, đó, nó, ưm ừm, mỗi người thì có một cách của mình để mà thể hiện cái sự tươm tất ở trên bàn ăn.
À. <laughs> Đồng ý nha. Ừm, đúng là, kiểu như là, đôi khi cái, ơ, nấu cái món ăn làm sao mà cho nó có cái màu sắc, ờ, nó ngon mắt thôi, cũng đã là một cái cách thể hiện cái sự quan tâm rồi, đúng không? Chứ bây giờ là, thôi nấu cho xong đi, thì nó cũng khác đấy. <laughs> Đây là, kiểu, ví dụ như cũng luộc một cái đĩa rau thôi. Cũng muốn là cái đĩa rau đấy nó phải xanh này, nó phải giòn này, ờ, để cho ừm, để cho người ăn, kiểu như là, thấy được, ừm, ừm, trân trọng này, được quan tâm. Chứ bây giờ thôi cứ luộc rau xong rồi rau cứ, ừm, nửa chín nửa sống thì nghe vẻ là cũng <chuckles> chưa thấy quan tâm lắm. <laughs> Đó.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi. <laughs> Ừ, đúng rồi. À, rồi, đúng luôn. Đấy, mẹ mình là như thế đấy. Luộc, ừm, luộc rau Ờ. Phải đó bạn. <laughs> Mẹ mình là có bí kíp hết đấy. Ví dụ như mẹ mình bảo: "Ơ, rau nha, phải bỏ tí đường vào, đó, thế thì nó mới xanh. Rồi á hả, con canh, con chỉ cần, ờ, ờ, lấy một cọng nhỏ rong c con cắn nó, mà khoảng chừng, gọi là, à, con thấy nó mềm khoảng chừng 2/3 thôi là con tắt bếp đi. Đó là con gắp ra là vừa." <laughs> Kiểu vậy, tức là trong lúc mẹ mình nấu, mẹ mình cũng hay dạy dạy vậy đó.
Ừm, công nhận nha. Ừm. Ờ. OK, đó.